はい。ちなみに、そういった情報っていうのは、えっと、どういったところで、こう、調べたりすると、出て来やすいんでしょうか？
うん。 ふんふん。 私は、ソーシャルネットワークあの、Instagram とかで、同じように、アメあの、アメリカに住んでいる、あの、奥様方とかが、今ここのセールで、こんな、あの、アプリでこの、あれを「ダウンロードすると、10%オフつくよ」とか。あと Amazon プライムでね、今これがね、一番安いなの「年間で最安値になってるよ」とかいうのを、結構見ますね。
うん、うん。 はい。 うん。 はい。 うん、うん。 なるほど。じゃあ結構、こう、SNS の情報とかも、すごく有効なんですね。
うん。 そうですね。うん、そうですね。
うん、うん、うん。なるほど。やっぱりはい。
あとは自分で、あの、アプリ行って、あ、今だったらこういうアプリ、あ、こういうクーポン、自分が、あの、買うものに対して出てるんだと思ったら、それをちょっとクリッピングしといて
うん。 うん。 はい。
で、まあ、次行くときに「あ、これ、そういえば取っといてたから、このクーポン使おう」とか、してますかね。
うんうん。はい。
うんうん。
あの、ちなみに、少しあの、まあ、あの、話を戻るっていうわけではないんですけど。なんかこう、たまにこう、偽レビューだったりとか、なんかちょっとこう、詐欺っぽいな、とかっていうのとかってあると思うんですけど。そういったものとかを、なんかこう、見分けたりするコツとかって、教えてもらってもいいですか？
はい。 うんうん。 ああ、はい。 うんうん。 ありますね。うんうんうん。はいはい。 うん。 うんうん。 なんか「あ、これは日本人じゃない人が書いたんだろうな」みたいな、ちょっと不自然な日本語とか。
うん、うん。 ああ、なるほど。うん。
うん、なんか「あ、きっと、あんまりわからなくて書いたんだろうな」とか「翻訳機を通して、そのまま入れたのかな」みたいなやつとか。あとすごいなんか、えと、短いんだけど、一文、なんかこう
はいはい。 うん。 はい、はい。